طَب الحمد لله، إن أنت عديت بقى من الحوار ده، وإن آآ ربنا بعت لك يعني ال السواقة بتاعة الأوبر دي إنّها تفهمك اللي حصل ده، طيّب قُل لي بقى لو الموقف ده اتكرر معاك مرّة تانية، تفتكر هل ممكن مثلًا كنت هتغيّر من الطريقة اللي أنت نجوْت بيها، والّا كان في طريقة تانية كنت أنت مثلًا تعملها؟ يعني أساسًا أنا كنت عايزة أعرف برضه معلش حاجة كمان هو كان في فترة زمنيّة يعني مثلًا عدّى عليه سنين، والّا كانت سن صغيّر مثلًا أو سنين صغيّرة كانت متفاوتة ما بينهم؟
إمم. اللي هي آخر موقف ده بتاع الSupermarket ده؟ لأ ده بُصّي هو ال الس كموقف الSupermarket وموقف إن أنا كنت تايّه توهة عاديّة في اليابان دي آآ، دول الفرق ما بينهم 5 سنين لكن موقف الSupermarket ده كان يا دوب من سنة ونُص أو أقل كمان ف آه. ف فأنا
إمم، إمم. إمم. طيب، آه، أكيد، هتلاقي نفْس الموقف أكيد صح؟ يعني كنت هترد بنفْس رد الفعل ده صح، والّا كان هيبقى في رد فعل تاني؟
آه، لأ، كان هيبقى أنا أنا شخص حتّى مش ما تتوقعيش مِنّي إن أنا هاغيّر ردّة فعلي في المواقف اللي زي دي، المواقف الحساسة والخطرة اللي زي دي بيكون رد فعل واحد يعني، حتّى يمكن أوقات تفكيري بيتشّل شويّة بس باحاول أسترجع نفْسي وأتملّك نفْسي وأشوف إيه الصح اللي المفروض أعمله وباعمله، فبيكون عادةً في نفْس الاتجاه إن أنا أحاول أمشي من المكان ده بأسرع ما يمكن يعني، ما فيش أسلَم من حل من أسلم من كده يعني. إيه؟
إمم. ها. إمم. أنت تفكيرك بيتشّل إزاي يعني؟ مش فاهماها الحتّة، دي تفكيرك إزاي بيتشّل؟
يعني إزاي؟ اللي هو أنا ساعتها باقول اللي هو أنا المفروض أعمل إيه؟ أنا في مكان غريب بلد غريبة ناس غريبة ما حدش هيفهمني، يعني باتوتّر، و وفي التوتّر ده أنا دماغي بتقف ما باعرفش أفكّر صح ممكن أعمل حاجة غلط ممكن حد يقرب مِنّي أروح لازُّه وأعملّه حاجة تأذيني، فاهمة ف ف آه، هابقى خايف من حاجة زي دي بعدين يعني أدركت إن لقيت واحد صاحبي أصلًا حتّى في الحتّة دي، قال لي: "على فكرة هُم بيكون معظمهم غلابة يعني ما ما بيبقى عامل كده بس هُم بيكونوا غلابة يعني ما تخافش منهم أوي،" قُلت له: "آه لأ أنا مش خايف بس أنا الفكرة إن أنا ما بابقاش عارف أتصرّف إزاي فباحاول يعني أهرب يعني زي ما بيقولوا."
إمم. إمم. آه، فاهماك. إمم. طَب ده حلو. إمم.